मतलब हम वहाँ पहुँचे ही ना। हुँ।
जी, हाँ ये भी आपने सही कहा कि तनाव हमारी ज़िंदगी में हुई ना। लेकिन आजकल जैसी लाइफस्टाइल है तो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है कि 1st मतलब कोई अगर पढ़ाई में है। तो उसे नौकरी की टेंशन या 1st आने की टेंशन या जॉब कब लगेगी उस चीज़ की टेंशन। और अगर कोई जॉब में है तो उसे प्रमोशन की या जॉब जाने के एक खतरा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ता है तो इससे कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत तनाव रहता ही है, आ आज की जो लाइफस्टाइल को देखते हुए। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अ, अपने आपको इस तरह से रखा जाए कि हम किसी चीज़ की टेंशन ना लें। और जो भी है उसका सामना करें ठीक से और अपने लिए समय ज़रूर निकालें कि अपने आप पे ध्यान दे पाए उस तरह से। और कहीं घूमने ज़रूर जाएँ तो उससे क्या हमें तनाव को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी सारे कारण हैं जो कि आजकल अ, तनाव का कारण बन रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अ, छात्रों की तो उनके लिए परीक्षा का दबाव या फ़िर अ, इंसान के लिए पारिवारिक या रिश्तों की समस्या। या फ़िर आर्थिक परेशानी और असफलता का दर्द भी एक अ, तनाव का मुख्य कारण है और इस इसके काफ़ी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जैसे कि काफ़ी लोगों को अ, सिर दर्द या फ़िर नींद की कमी अ, महसूस होती है। काफ़ी लोगों का मन अ, अशांत रहता है, एकाग्रता नहीं रहती इतनी और चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी देखने को अ, मिल सकता है। तो इसके काफ़ी अ, दुष्परिणाम जो है हमारे अ, जीवन पर भी बढ़ते हैं। तो हमें जैसा आपने बोला भी कि अगर तनाव हो तो हमें अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए या फ़िर हमें कहीं घूमने निकल जाना चाहिए किसी प्राकृतिक जगह पर। जहाँ पर हम जो है शांति महसूस कर सकें। और या फ़िर हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाएँ जहाँ पर हम जो है ध्यान करें ताकि जो हमारा मन है अ, उसको जो है अ, शांत किया जा सके। और कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो कि जिनकी वजह से जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अ आप कुछ बताना चाहेंगे? हुँ।
जी, हाँ ये तो है कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जैसा कि आजकल खान-पान की आदत है। सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है खाने-पीने की आदत और नींद की जो एक रेगुलेशन ना हो पाना कि अ, सोने का एक निश्चित समय ना हो पाना। मोबाइल देखते-देखते आप भूल जाते हैं कि, आपको किस समय सोना है। बहुत ज़्यादा देर से सोना और बहुत ज़्यादा देर से उठना क्योंकि आपकी पूरी दिनचर्या को ही खराब कर देता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत ज़्यादा फास्ट फ़ूड या ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करना जो कि आपके पेट को अ, काफ़ी अंदर से खराब कर देती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अंदर अगर आप मैं जैसे पहले ही कहा था कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो मन भी कहीं न कहीं आपका तनाव महसूस करता ही है। तो ये काफ़ी सा बड़े कारण हो सकते हैं तनाव के कि आपको नियमित अपने शरीर का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं।
हुँ। हुँ।

हाँ, ये तो है कि तनाव को हम अपने अ, शरीर के अंदर ही खुद ही पाल रहे हैं, तो अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों में बदलाव करें अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से तनाव को कम करने में हमें मदद मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे जो बहुत बड़े भी बदलाव नहीं होंगे, छोटे-छोटे ही बदलाव हैं, जिनसे कि हम तनाव से निपटने में बहुत अ, आगे निकल जाएँगे। जैसे कि, सही समय पर सोना और एक नियमित एक्सरसाइज़ या योग, जो कि तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तो यही है कि अ, अगर हम किसी फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ, तो उससे तो तनाव में मिलने तनाव से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।
बिल्कुल अ, सही कहा आपने खा और 1 और चीज़ है कि हमें हमेशा, पॉज़िटिव रहना चाहिए क्योंकि पॉज़िटिव सोच ही, हुँ
हाँ, ये है कि हम अ, अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे, तो हमारे दिमाग में उस तरह के कुछ विचार आएँगे ही नहीं।
हुँ। तो उससे भी जो है तनाव को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ में जैसा आपने बताया कि सही खान-पान और सही नींद अगर हम लें, और अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करें, तो हम तनाव को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं बट अपने ऊपर हावी नहीं अ हमारा जो तनाव है वो हमारे ऊपर एक तरह से हा हावी नहीं होगा और हम काफ़ी हद तक जो है, तनाव को सँभाल लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पर चर्चा करके। अ, आपके जो विचार हैं वो काफ़ी अ, सराहनीय हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपके जो एग्ज़ाम्पल थे, वो वो भी बहुत अच्छे थे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पर प्रकाश डालने के लिए।

जी, काफ़ी सारी ऐसी आदतें जैसे आपने अभी बताया कि अगर हम खान-पान अपना सही नहीं रख रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं या फिर आजकल जैसे काफ़ी देखने को मिल रहा है कि अ, जो लोग हैं वो काफ़ी देर रात तक जागते रहते हैं या फिर अगर हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना जो है समय व्यतीत कर रहे हैं और इन सब कारणों से जो है तनाव में वृद्धि होती है और जो तनाव है वो और बढ़ता है, तो हमें च क हम हमें चाहिए कि हम जो है इन आदतों से थोड़ा दूर रहें ताकि जो तनाव है उसको हम कर कम कर सकें तो क्या हम अ, तनाव को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं या फिर इसको खाली कम किया जा सकता है, आपका इस पर क्या विचार है?
अद देखिए, तनाव को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ब ए बिल्कुल एक नियम में चलना होगा, हमें बहुत ज़्यादा अपने शरीर का ख़्याल रखना होगा तो हमें फिर उसके बाद में ज़िंदगी में तनाव होगा ही नहीं अगर हम उस नियम का पालन करेंगे और अपनी दिनचर्या को पूरी तरीक़े से अगर हम बदल देते हैं तो फिर तनाव ब को स हल करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। <coughs>
हुँ, आपने अ, बिल्कुल अब मैं आपके विचारों से थोड़ा सहमत हूँ कि आपने कहा कि तनाव को हम पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से तनाव अ, एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि ये एक मानव अ, जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है क्योंकि आजकल जीवन में जैसा आपने पहले बताया था कि काफ़ी ज़्यादा अ, कॉम्पिटिशन जो है बड़ गया है, काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर जाती हैं, तो इसकी वजह से जो इंसान है उसके अंदर काफ़ी सारी नई भावनाओं का जन्म हो जाता है जैसे कि डर या चिंता या फिर इनसेक्यूरिटी तो इसकी वजह से जो तनाव है वो हो जाता है, पर हम अगर चाहे तो हम इसको कम करने पर ध्यान दे सकते हैं, हम अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं ताकि जो ये तनाव है ये कम हो ये हम पर हावी ना हो। अ, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं?
<coughs>

अगर हम कहीं घूमने निकल जाएँ, तनाव में, कहीं पहाड़ों पर निकल जाएँ, तो उससे भी काफ़ी परिवर्तन आ सकता है वैसे हमारे जीवन में।
हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएँ। किसी पार्क में या किसी पहाड़ में। तो उससे भी मन को जो है काफ़ी शांति मिलती है। क्योंकि तनाव का अगर हम देखें मुख्य, कारण तो वो हो सकता है या तो आज की आजकल जिंदगी वैसी काफ़ी ज़्यादा अ, भागदौड़ भरी हो गई है। सभी की ज़िंदगी में काफ़ी तनाव रहता है। सभी लोग काफ़ी तनावग्रस्त रहते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसने अ, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कोई हमारा मोबाइल ही है। अ, आप सहमत हैं इस बात से?
हाँ।